So ano ba yung feeling mo tuwing, ah, natitikman mo yung mga dessert na ginagawa ng lola mo?
Oo alam mo pag nasa labas ako kumakain, tapos, siyempre matagal kaming hindi nagkikita ng lola ko siya yung na-aalala ko, na <clicks tongue> namimiss ko tuloy si lola ganyan yung luto niya kasi iba-iba yung lasa ng binibili ko sa labas, sa lasa ng ginagawa niya.
Oo. Hindi talaga ma-meet yung expectations mo 'di ba?
Oo lalo pag may occasion nung bata kami, talagang siya yung bida dun. Madaming pumupunta, tapos ang hanap talaga ubos agad talaga yung mga dessert dun. Kaya pag maaga pa lang nakain na kami mga mag-pipinsan.
Oo. Oo.
Oo kasi yun talaga yung pinaka-masarap na handa sa okasyon. Ayun, oo.
So ngayon ba pag may mga espesyal na okasyon, ah, pinapapunta mo ba yung lola mo para mag-luto or gano'n or naghihinge ka na lang talaga na ay okey. Maganda yun
Oo lagi. Mm, tapos sasabihin niya sakin mm, niloloko ako sabi niya, "Malapit nang makuha yung saktong timpla ko," yung gano'n ako yung natatawa sabi ko "Hindi ko mapapantayan yun," sabi ko sa lola ko yung timpla niya. So ayun 'no nag-ta-try ako tapos sabihin ko "Lola tikman mo nga 'to yung ginawa ko na katulad ng sayo." Malapit na alam mo yun walang makaka-pantay sa ginagawa niya, matatawa na lang kami sabi ko, "Ano ba 'yan."
Oo. Mm.
So ayun pag may mga okasyon naman, lalo pag Pasko, bagong taon ganyan. Oo lagi siyang nag-hahanda din 'pag sa kanila kasi, hindi siya makapunta kasi sa bahay namin kasi malayo eh. Tapos meron siyang kasa-kasama din do'n na anak niya na wala pang asawa so, 'pag nagluluto siya, dinadayo namin siya do'n siyempre, ang sarap yun talaga ang kinukuha kong i-uwi 'yong mga dessert niya 'di, "Wala na, ubos na marami pa tayong bisita," natawa tuloy ako. So ayun 'yong na-mi-miss ko sa kanya 'yong kasi patawa din 'yon eh kaya marami din siyang customer na nag-aano sa kanya nag-o-order. So ayun.
Oo. Hmm, mga gano'n, oo. Oo. Oo. Oo.